जी। अ, देखिए, अ, मैं ना आज बैंक ग मतलब कल बैंक गया था, है ना? तो वहाँ पे 2 अ, सेक्शन बने हुए थे। एक का नाम था वेल्थ और एक का नाम था जो आपका नॉर्मल डिपोज़िट के लिए रहता है। है ना? तो अ, मैंने पूछा कि यार वेल्थ क्या है? तो उन्होंने बोला ये निवेश स्कीम के ऊपर है, है ना? और इसमें पैसे बचाए जाते हैं। मैंने बोला पैसे तो इधर डिपोज़िट वाले भी बच रहे हैं। है ना? तो लोग अ, लोग ने बोला कि अरे इसमें थोड़ा बढ़ के मिलता है। है ना? और उन्होंने बोला कि स अ, थोड़ा सट्टा बज़ारी टाइप का है। तब अ, जब मैंने इस बात को थोड़ा गहराई में समझा, जो वहाँ पे बैठे हुए कॉर्पोरेट थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे अ, सट्टा कुछ नहीं होता है। ये अलग तरीके से थोड़ा आपका पैसा जो है, वो निवेश किया जाता है किसी स्कीम में, किसी गवर्नमेंट अ, स्कीम में जो बैंक की स्कीमें होती हैं। इससे आपके परसेंटेज बढ़ के आपको पैसा मिलता है। जो आपका पैसा है, कुछ अच्छा परसेंटेज पे बढ़ के मिल जाता है। बाकी जो नार्मल आपका बचत है वो तो अ, उतना ही रहता है और थोड़े अ, दर पे बढ़ते हैं, वरना आप गुल्लक में बचाएँगे, तो वो तो उतना ही रहेगा। आपको क्या लगता है?
हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। सही बोला आपने। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। सही कहा आपने। सही कहा आपने। हाँ जी। सही बात है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए पैसा बचाना और पैसा निवेश करना आपकी सोच पे बिल्कुल पूर्णतः निर्भर करता है कि आपके अंदर आपको करना है या नहीं करना है, मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम करें और तो कुछ लोग होते हैं कि सोचते ही सोचते हैं कि पैसा बचाएँ, लेकिन कुछ लोगों में कला होती है, पैसा बचाने की कला कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक कला होती है। वैसे मैं तो ज़्यादा पैसा बचा नहीं पाता, लेकिन मेरे पापा थे ऐसा वो पैसा बचाने में एक्सपर्ट थे और वो चाहे इन्वेस्ट करते थे, कोई पॉलिसी ले लेते थे कि मैं बोलता हूँ, "पापा इसमें ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिला।" बोले, "रिटर्न तो नहीं मिल रहा लेकिन पैसा बच तो रहा है ना? पैसा ऐसा तो नहीं है कि चला गया।" तो मेरे हिसाब से रिटर्न तो आजकल वैसे आपके पास काफ़ी सारे चार्ट हैं, देखने के लिए। काफ़ी सारी एजेन्सियाँ हैं, कम्पनियाँ हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि हम जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें रिटर्न कितना मिल रहा है 3 साल में, 5 साल में। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपका पैसा सेव हो जाए हो जाता है। दूसरी बात जो आपको रिटर्न निकल के आता है वो बढ़ के आता है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा है, आपका क्या मानना है?
हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ। जी, जी, जी, जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, जी, हाँ जी।